Tiens, est-ce que tu peux me raconter, tu vois, une histoire de migration dans ta famille?
Ouais, dis-toi que moi il y a, heu, 2 histoires de de de migration dans ma famille donc c'est, heu, c'est assez drôle. <laughs> Les 2 mmh, les 2 n'ont pas été vécues par moi. Tu vois, il y a la 1re qui a été, heu, vécue, heu, par ma mère et la 2de me concerne moi. D'ailleurs, même si je vais plus loin, il y en a eu 3, puisque si tu veux, il y a eu déjà, heu, l'arrivée en France par mon grand père donc qui a quitté l'Algérie, qui est arrivé en France. Et heu, du coup il a vécu, heu mais plusieurs années en France, il a travaillé, il a il il s'est marié, il a eu les enfants et tout donc il a vraiment construit, heu, toute sa vie. Et heu, du coup pour information, heu, comme ça je te pose un cadre, mes grands-parents ont eu 8 enfants. Donc ils ont eu 4 filles et 4 garçons, c'est équitable. <laughs> C'est ça, et parmi les 8, ma mère c'est la plus grande.
Ah ouais, 2. OK, vas-y ben raconte! Mmh mh. D'accord. Mmh. D'accord. OK. D'accord. Ah oui, d'accord, ouais quand même. Ah bah c'est bien, c'est vraiment, ouais, équilibré là. Ah ouais, donc c'était, heu, c'était l'aînée?
Oups. Exactement, c'était l'aînée. Donc ma mère a fait, heu, ses études, heu, en France, elle a fait tout le parcours scolaire jusqu'au bac en France et hem et puis un jour elle a eu 18 ans. <chuckles> Et en fait ce qui s'est passé <laughs> c'est très important pour l'histoire, par ce que du coup c'était son son cap de majorité à elle. Hem, donc, heu, elle, elle a vécu heu, c'est assez fou parce qu'elle avait ses amis, elle avait tout des repères et cetera. Et il faut savoir que, moi, mes grands parents avaient gardé quand même ce lien, heu, avec l'Algérie où tous les ans pendant l'été, ils partaient pendant 2 mois puisque là bas, heu, il y a la maison familiale, heu et du coup ils restaient là-bas pendant un moment. <clears throat> Mon grand père, quand il travaillait en France, il faisait beaucoup de de métiers, heu, un peu rudimentaires. Tu vois, il allait travailler dans des chantiers où il y avait de l'amiante, il faisait beaucoup de de choses manuelles qui étaient très, très épuisantes et je pense que le temps, l'ayant fatigué, heu, ça a p j ça a expliqué ce départ en fait qui a eu ou en fait un jour il leur a dit comme tous les ans: «On va en vacances». Et en fait, ils sont arrivés donc ils partaient en voiture. En fait, ils faisaient le trajet, ils descendaient depuis
Un jour, elle a eu 18 ans? Ah bon. Mais oui bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Mmh mh. OK. Mouais. Ah ouais d'accord, ils faisaient carrément le trajet en voiture?